Biri gelse. İ bilmiyorum o da onun, o yapısı yani. İ o kadar da eleştirmeye gerek yok. Bilmiyorum ki. Öyle hissetmiş yani. Ben çok yani bazen acımasız davrandığımızı düşünüyorum. Şimdi yarın gelip deseler "Seni uzaya çıkaracağız." <laughs> Belki dünyayı özlemiştir, kıymetini bilmiştir. <laughs> Bilmiyorum. <chuckles> Ya, bence çok Türk bir hareket değil mi ama? Bizde yeri öpme var ya, bu
Yani Hani korktu mu acaba? Yani Ya, o ka o kadar kısa sürede özlemez bence. Bence korkmuş olabilir. "Allah'ım, Allah'ım teşekkürler." Evet, evet, kesinlikle. Bizde böyle bir deyim vardı, değil mi? Hani, ne ne vardı? Iıı, iii, yeri öperim, gibisinden bir şey vardı. Evet, filan.
Evet, yeri öptü kız. <chuckles> Tabii. Ya, uzun süre böyle bir yerde gurbette kalınca falan gelip yeri öpüyorlardı ya, o da öyle hissetti demek ki. Gurbet hissetti yani.
<chuckles> Evet, evet. Belki de içinde bir Türk var diyebilir miyiz?
Diyebiliriz, kesinlikle. Katy Perry'de va bir Türk kızı vibe'ı ben kesinlikle al alıyorum. Kesinlikle. <chuckles> Çok keyifli bir sohbetti. Ben de çok teşekkür ederim. Dizi önerilerini de mutlaka değerlendireceğim ve izleyeceğim. <chuckles>
<chuckles> Evet, evet. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, eee, dilediğin, eee, bir gezegende yaşamanı diliyorum. <chuckles>
Ben de aynı şekilde.